No, no, infatti, infatti. Mh-mh. Sì.
Eh, infatti purtroppo a volte, mhmm, magari prendo il volo presto e dico: "Cavolo, devo prender la macchina perché non posso andare in treno". Eh.
Mh-mh. <chuckles> Eh sì, no altrimenti non hai altra scelta. No, effettivamente. No vabbè io di solito devo farmela con la navetta, perché se prendo il treno devo scendere a Milano e poi da Milano devo prendere qualcos'altro, perché comunque di solito io parto da Brescia, quindi ecco è già un pochino se devo andare a Malpensa è già è già più lungo il tragitto, una menata, quindi sì, sì guarda, mh.
Eh, cambiare. Sì. Eh, sì. Sì, sì. Eh, sì. No, eh, anch'io una volta ho preso il treno da Bergamo per arrivare io abito sopra Como e quindi, ehm, 2 treni ci ho messo tipo 1 ora e mezza e ho detto: "Vabbè, cioè n no, non lo farò mai più". <chuckles>
Mh mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. sì. Mh-mh. <chuckles> No, anche perché poi ti viene l'ansia, magari, sai di perdere qualche coincidenza, non lo so, e di restare lì, perdere il volo, il mio incubo, tra l'altro. Mai successo nella vita, però comunque è il mio incubo, quindi sì.
Eh, esatto. Sì. Mh. <sighs> Io 2, 2 volte quasi. <chuckles> Mh. Sì, quasi una una siamo arrivati troppo troppo ta qua cioè nel senso era già chiuso il check-in, ma ci han fatto salire lo stes s sì, solo che le le naturalmente valigie sono finite, se non sbaglio, in Russia e noi eravamo a Maiorca. Ecco. Ecco. E e invece un'altra volta in in Giappone, tornando dal Giappone, perché lì però non era colpa nostra, 1 dei 2 vettori aveva cambiato il codice dell'aeromobile
Oddio, no, quasi hai detto? Ah okay, quasi. Mh, mh-mh. Ah, oddio. Ah okay, okay. Mh-mh. Mh-mh. Ah, <laughs> Vabbè. Mh-mh. Sì. Mh. Okay. Sì. Mh-mh.
e noi non avevamo scaricato il biglietto nuovo perché avevamo la diciamo l'app era dell'altro vettore. Un casi è stato un casino, infatti sudavamo freddo. <giggles> Eh s
Ah. Sì. No, vabbè, eh. Sì effettivamente questo è un altro contro degli aerei, che possono succedere queste cose. Adesso a me è capitato di arrivare in Canada e poi mi han detto che la mia valigia era rimasta a Milano per dire, quindi ecco, cioè <chuckles> sul treno almeno c'è che ti guarda, quindi ecco. Sì, meno male. <chuckles> Effettivamente. Mh-mh, quindi sì, sì. Mh, vabbè. Ecco, ho iniziato dicendo che preferisco l'aereo, però con questa conversazione stavo difendendo più il treno in realtà, quindi sì.
Eh, sì. Ecco, eh, esatto, anche quello è è un bel disagio. Cioè in treno comunque la valigia ce l'hai lì. Eh, esatto. Sì, la guardi con 8 occhi. <chuckles> Sì, no, infatti. E sì. E niente, dai, e mhmm. Sì? Eh, sì, è un po' difficile in effetti da decidere. Sì, sì, sì.
Mh-mh. Eh sì, no, vabbè. Comunque bene, bene. Grazie per questa conversazione. Scappo che devo preparare la cena, quindi scappo. Ti saluto. Ciao, ciao. Buona serata. Cia
Grazie a te, è stato molto interessante. <chuckles> Va bene, buona cena. Ciao.